Ya, genelde planlı gitmeye çalışıyorum çünkü o şekilde zamanı daha iyi ayarlayabildiğimi fark ettim. Mesela, <sniffs> daha gelmeden önce az elimde s sıralıyorum, börek yapabilirim. Eğer yine böyle sarıp buzdolapta beklet dolapta bekletebileceğim bir börekse önceden yapıyorum. Sadece o sabah pişirmesi kalıyor. Hı hı. Ya eşime de soruyorum, "Başka ne yaparız?" O diyor ki: "Patates kızartırız, herkes sever," "Evet." diyorum, "Tamam, patates de olsun," planlıyoruz, ya. Ondan sonra, eee, eee, biz biz, şey, yapıyoruz, eee, ev sucuğu yani sucuk ama evde yapıyoruz. Eşim diyor ki: "Bak ev sucuğu, onlar da tatmış oluyorlar, olurlar, seviyorlar çoğunlukla istersen." diyor, hani, ya sucuk pişiririz ya sucuklu yumurta.
Hı hı. Evet. Hıı, daha pratik olması açısından. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı aslında ilginç. Ya, zor oluyor mu mesela, evde sucuk yapmak? Iıı, misafirle paylaşmak çok keyiflidir ama bir hazırlık süreci de gerektiriyor sanırım.
Ya, o Evet. Ya, doğru söylüyorsun, eee, sucuk önceden yapmış oluyorum, genelde buzlukta duruyor oluyor, misafir geldiğinde hazır çıkarıyorum ama o ilk yapımı sorarsan, ev sucuğu yapmak çok uzun, çok zahmetli ama sağlıklı bir iş olarak bakıyorum.
Hı hı. Hıı. Ama anladığım kadarıyla, hani, keyif de aldığın bir şey. Eee hı hı.
Ya. Evet, küçüklükten beri annemler hep yapardı. Eee, ne kadar gelenekçiymişim, şu an seninle konuştukça fark ediyorum. <chuckles>
Kült kültür her zaman, eee, kültürel değerlerin önemli olduğunun altını çiziyorsun. Eee, peki
Evet, evet. Yani, yorucu olsa da devam ediyoruz aynı şeyleri yapmaya.
Hı hı. Peki, misafir hani, evde ağırlama kısmı. Dışarı planını da, eee, yapar mısın? Mesela, işte, hiç bilmedikleri bir yere geliyorlar, gezdirmek, dolaştırmak, eve dönme saati, hani, bir şeyleri ayarlamak. Eee, orada bir organizasyon da gerektirebiliyor. O süreçte neler
He. He he. Ay, kesinlikle.